آآ عندي عادة الإبداع، باحب أعملها في حياتي، وباحب إن أنا أشتغل عليها كتير، بس من ساعة ما اتضغطت في العمل، ومع طبعًا حياتي الأُسرية، فلقيت حاجات كتير راحت منّي، وكنت محتاج آخُد نصيحتِك في الموضوع دوّة.
أنا معاك، اتفضّل.
يعني أنا من طبيعة زماني، وأنا باحب أكتب روايات، وباحب أكتب أشعار آآ بمُختلَف النواحي آآ، شاملة يعني، سواء ناحية مثلًا الأشعار العاطفية أو الأشعار مثلًا السياسية أو الأشعار ال الدينية، آآ فعندي فيها إبداع كتير، بس بصراحة من ساعة ما يعني العمل اتضغَط عليَّ وبقيت مسؤول عن رئاسة قِسم، يعني الأول كنت موظّف عادي، دلوقتي بقيت مسؤول عن رئاسة قِسم، فالأعباء زادت عليَّ، بجانب ما شاء الله إن أنا عندي أولادي في البيت، فمش لاقي الفرصة إن أنا أقدَر أعمل فيها الإبداع اللي أنا كنت باعمله، زي ما أنا كنت باعمله زمان.
تمام. فهمتك، آه. ما شاء الله يعني وربِّنا يحفظ أولادك و ومبروك الترقية، ده دليل اك أساسًا لت تَميُّزك في الشُغل يعني، فده معناه آآ إن أنت بتعمِل إنجازات جميلة، عايز تتوّجها بموضوع الإبداع ده أو إن أنت تلاقي وقت لنَفْسك وإن أنت تُبدع. أولًا آآ أنت آآ لو اتكلِّمنا عن آآ فلسفة الإبداع عندك، في في يعني إيه التوجُّهات، في ناس من المبدعين يحبّوا ي ي يهيّئوا جَو معيّن عشان يقدروا يبدعوا أو يخرّجوا اللي عندهم، وفي ناس ممكن حتّى لو في المواصلات، ممكن تلاقيهم خرّجوا قلم ورقة وقلم وكتبوا حاجة جميلة، فأنت من أنهي نوع؟
الله يبارك فيكِ. شكرًا. صحيح. صحيح. طبعًا. صحيح. والله بُصّي، أنا يعني أنا دايمًا أنا باتأثّر على إن أنا من الجيل القديم، فباتأثّر طبعًا بالأغاني القديمة اللي هي خاصة بأم كلثوم، بعبد الحليم، بفريد الأطرش، اللي هي الأغاني بتاعة الستينات والسبعينات ونكمّلناها طبعًا بالإبداعات الحديثة اللي حصلِت في الفترة اللي فاتت، ده بالنسبة لي حديثة طبعًا، اللي هي فترة ال التمانينات والتسعينات. كان فيها إبداعات أو فيها شوية أغاني وموسيقى طبعًا. أول ما باسمع ال الحاجات ديّة خاصةً مع أم كلثوم، بتلاقيني كده بتاخُدني الجلالة كده، يعني باسرَح مع الموسيقى بتاعتها والكلام بتاعها وتجيني بقى الإيه، زي ما بيقولوا بيجيني الوحي وابتدي أمسك ورقة وقلم، وأقعُد إيه، أكتب الحاجات دي عشان إيه، عشان ما أنساهاش يعني وتلاقيني باكتب فيها يعني إيه، بع كتير يعني مش صغير.
آه، تمام. معاك. اهم. امم جميل جدًا يعني إحنا كده مع آآ يعني ذهن ممكن ي ي ي يحضّر ن آآ نسبة كبيرة من الإبداع، لو بس سمع أغنية جميلة آآ تحديدًا لو لأُم كلثوم أو طبعًا ممكن يكون حاجات تانية، بس لو خدنا ده كمثال يعني، آآ مشكلتك مع ال الأجواء دي إنها لازم تكون في البيت وأنت قاعد وما حدش م مش محاصر بالأسرة وبالأولاد أو كده يعني تدي أجواء أخرى، والّا لو مثلًا خدنا Headphone كده وحطّيناه و وشغّلنا أم كلثوم ممكن نوصل للحالة دي؟
صحيح. صحيح. هو هو أقول لِك حاجة يعني أنا ال الحاجة دي ظهرت معايا إمتى ظهرت معايا أيام الدراسة أيام الدراسة يعني أنا آآ كنت لوحدي ما كانش فيه عندي عمل ما كانش فيه لسه أسرة، فكنت قاعد لوحدي فالح طبعًا لمّا كنت أسمع موسيقى كويسة أحبّها زي موسيقى أُم كلثوم أو مثلًا موسيقى في الأجيال اللي فاتت لعُمر خيرات أو ياسر عبد الرحمن، الناس دي كنت باسمع لهم على طول بتلاقيني أكتب ورقة وقلم أمج أمسك ورقة وقلم وأبتدي أبتدي أشتغل عليها وأطلّع الحاجات اللي موجودة عندي، لكن هو بقى ضغط العمل بصراحة عمل لي ت يعني أرق أو أو زاد الأعباء عليّا، طبعًا مع مع الأسرة لأن طبعًا الاتنين ليهم حق في الحياة والواحد أساسًا حياته بتبقى ماشية كده يعني.
تمام. فهمت. فهمتك آه طبعًا. طَب جميل جدًا والله آآ يعني الواحد فعلًا يكون عنده قَدْر المسئولية اللي عندك ده وقَدْر ال ال الإنتماء للشغل وللأسرة بالشكل الجميل اللي أنت عايز آآ حكيت لي عنه ده. بس إيه رأيك مثلًا لو افترضنا آآ أنت قُلت لي إن أنت بس مش بتكتب شِعر، أنت بتكتب رواية وبتكتب حاجات كتير جدًا. آآ لو افترضنا إن أنت مثلًا غيَّرت توجهك أو نوعية الكتابات بتاعتك إنها تبقى موجهة أو نقول يعني ينفع آآ ي تكون للطفل مثلًا، فأنت ت تكتب حاجة ممكن يحبها أطفالك، فتجمّعهم حواليك ف في لحظة كده وتحكيها لهم ويبقوا مشاركينك الإبداع، فلما تيجي تقول لهم في مَرة سيبوني أنا ب باكتب لكم حدوتة حلوة أوي مثلًا يعني، ففعلًا يقعدوا يلعبوا حواليك ب بس بهدوء أو يروحوا في أوضة تانية، يعني ت تسستمهم على إن لحظة الإبداع بتاعتك دي آآ هُم هيستفيدوا منها.
صحيح. صحيح. آه. حلو. إمم. جميل. بصراحة، جميلة فج فعلًا فكرة إن الواحد، يكتِب مثلًا حاجة عن الأطفال وفي نَفْس الوقت ممكن ياخد رأي الأولاد عنده في البيت، بحيث إن يقدَر ي ينتِج منها، وأكتب منها يعني فكرة فعلًا جميلة، أنا هاحاول فعلًا آآ، أشتغل عليها وأجرّبها يعني، في خلال الفترة اللي جايّة.
جميل. وممكن كمان لو اتكلّمنا عن الشغل لو أنت، آآ رئيس عمل دايمًا بيُقال يعني إن المدير الجيد هو المدير اللي لو ل لو ما كانش في المكان، المكان بيُدار آآ بشكل جيد، بمعنى إن هو قادر على تو آآ لأ، أنا أقصُد إن هو المدير الجيد، بيبقى شُغله أقَل، لأن هو قادر على توزيع مهام، وقادر على المتابعة، بقدْر كبير جدًا لدرجة إن هو خلاص عارف لمّا يبقى، خلاص حَط التروس، صح، فالتروس بتمشِي بتمشّي نَفْسها، فهو دوره بقى رقابي فقط، فأنت قُدرتك على إنّك تبقى مدير جيد مش إن أنت تعمل العمل بدَل غيرك أو إن أنت تبقى فوق راسهم زي ما بيقولوا، وهُم بيعملوا، أنت قدرَتك كمدير، هتكون إن أنت تقلّل من آآ رقابة بيبقى العمل بيشتغل كالتروس، و ده بيشغّل ده، ده بيشغّل ده، وأنت عليك الرقابة، فده ممكن برضه يدّيك مساحة، من الوقت الفاضي في شُغلك، ممكن آآ يعني تجِد فيها مساحة للإبداع برضه.
في الإبداع يعني. آه. أيوه. آه. صحيح. هي هي فكرة مطروحة إن إن الواحد يحاول إن هو يتطرق ليها. بس أنتِ عارفة، يعني أنا آآ بحُكم برضه ال إن الواحد ماسك ال القسم وعنده موظفين كتير، والعمل الضغط اللي موجود فيه، ساعات بتقابلني حاجات في الشغل، يعني ما حدش بيعرَف يخلصها أو يم يخلّصها إلا أنا. فبيكون فيها بيكون فيها الوضع عندي مؤرق جدًا يعني حتى أنا جيت فترة من الفترات اعتمدت على أحد ال الزملا اللي موجودين، ماشي؟ واديت له مهمة من المهمات ال اللي موجودة في العمل عشان يحققها. يعني آآ الراجل بصراحة كتّر خيره يعني، الراجل حاول بقَدْر ما ما ما عنده من من كفاءة يعني هو غطى ما يقارب مثلًا من حوالي 70 ل75% من من المهمة اللي موجودة. لكن عشان يخلّصها 100% اللي هو المط المطلوب اللي إحنا هنشتغل عليه، اتفاجئت بصراحة بالمستوى ده. عشان كده عشان كده، آه طبعًا، عشان كده تلاقيني آآ مش قادر آآ يعني ده أنا لازم أخلص العمل بنَفْسي، أنا ما أقدرش إن أنا أعتمد على الآخرين.
آه، فِهِمتك إمم إمم آه فِهِمتك. كان محتاج مساعدتك آه. فِهِمتك آه لأ ت جميل جدًا، ماشي لو اتفقنا على النقطة دي، ممكن برضه إقتراح تاني لو أفادك يعني إن شاء الله آآ إنك م تحوِّل آآ طريقة ال كتابة الإبداعات دي لطريقة صوتية، بتبقى أسهل في إن أنت تعملها، ومحتاجة بس إن أنت جات لك فكرة مثلًا آآ تديها تديها note كده بعد كده أما تفضى مثلًا تكتبها آآ، هل جرّبت ده إن في فكرة جات لك أو في حاجة تعملها note صوتي أو تعملها حتى كتابة كتابةً على الmobile، بحيث لما تلاقي لها وقت بعد كده ما تكونش ضاعِت ضاعِت منك لأن أحيانًا بيبقى ده اللي مضايقك أحيانًا إن الفكرة جات لك في وقت غير مناسب.
آه يا ريت. آه. جميلة، جميلة. على فكرة والله عجبتني أوي أوي أوي الفكرة. يعني أنا أنا فعلًا كنت شغال حتى القصيدة من من كام يوم، وكتبت بدايتها. أنا بافكّر حتى دلوقتي زي ما أنتِ قُلتِ إن أنا أفتح المُسجِّل أو ال الموبايل وأسجلها عليه، على أساس برضه إيه، تكون موجودة ما أنساهاش، لإن للأسف أنا جيت حتى مع ضغط الشغل والحاجات ديّه، لما باقول لِك آآ الإبداع عندي بدأ ي يتلاشى مني و ومش لاقي له وقت. بدأت الحاجات لما باكتبها مثلًا في ورقة ولا حاجة، يعني أكتب بيت أو بيتين، أروح أبُص ألاقي م آآ ضاع مني، مش عارف، مش لاقيها. لكن هي حل فكرة إن أنا أسجّلها، وخاصةً كمان إن إن إحنا يعني قرّبنا على عيد الأم، وأنا كاتب حاجة للأم باقول فيها بدُعاكِ دايما مستور، بدُعاكِ دايما منصور، بدُعاكِ تزيل الهموم، بدُعاكِ الخير يدوم. أنا الحتّة دي اللي كتبتها، وهاحاول إن شاء الله أنا أسجّلها عندي عشان ما تضيعش مني. عجبتني أوي، أوي بصراحة ال الفكرة اللي أنتِ طرحتيها، وفعلاً هابتدي أشتغل عليها.
آه آه تمام. ده حقيقي. جميل، تمام. وإن شاء الله ترجّع لك طاقة الإبداع أجمل وأجمل.
آآ طبعًا، طبعًا أنا متشكر جدًا على نصيحتِك ديّه اللي هي فعلًا قوية بالنسبة لي وسندتني، وهاحاول فعلًا الحاجة اللي أقولها مثلًا حتى طِلعِت في دقيقة أو دقيقتين واتسجلت، وبعدين أبقى أفرّغ نَفْسي وفي وقت تاني أجمّعهم، هتفرِق معايا كتير. شكرًا جدًا على نصيحتِك ديّه.
أكيد، أكيد، شكرًا ليك، شكرًا.